Et beh, c'est ça, exactement et, heu, voilà, il y a il y a plein de découvertes de de d'artistes, heu, justement comme ça qui n'avaient aucune stratégie, juste, ils ont partagé, heu, heu, leurs audios et heu et heu et beh, il y a eu, heu, un 1er fan, un 1er partage et hop heu, le la chaîne a a continué et, heu, et voilà, ça a grandi. C'est que ce soit, heu, dans tous les arts différents, hein, heu, que ce soit, heu, l'écri heu, l'écriture, l'édition, heu, l'art, heu, en général, le dessin, moi, j'en v j'en vois plein qui postent heu, heu, heu, heu, des artistes, heu, mmh, des peintres, heu, qui postent à heu, qui sont pas reconnus et et et beh les gens ils passent dessus, ils aiment ou ils aiment pas, ils likent ou pas et, heu, j ils mettent un commentaire ou pas et voilà. Mmh. Oui, oui. Faut pas se casser la tête. Ouais.
Mmh mh. Mouais, ouais, c'est vrai que c'est c'est plus simple. Ouais, je me casse peut-être trop la tête pour quelque chose qui ne mérite pas tant de temps que ça. C'est plutôt
Mouais. <chuckles> Bah ça, c'est ton côté perfectionniste. <chuckles>
Ouais, c'est c'est bien probable, bien probable. Mais bon, ce n'est pas que probable, heu, je trouve que tu as complètement raison, en fait. <chuckles> C'est c'est le perfectionnisme qui m'empêche vraiment de faire ce que je voudrais et à la fin, ouais, c'est ça me pénalise parce que je me dis: «Oui, je cherche la perfection et quoi que ce soit», mais bon, heu, ça ça me pénalise dans tous les heu, ouais, ça n'existe pas déjà dans l'art, en plus, ce n'est pas beau d'avoir la perfection, c'est que les machines qui atteignent ça.
<chuckles> Voilà. Ah. <laughs> C'est ça. Mmh. Et ça n'existe pas, la perfection! Mmh mh. Exactement et encore, en effet. Heu, mais oui, oui, c'est ça, hem. Souvent, on se met, hem, une pression, heu, et et souvent, en fait, on, heu, on se projette trop loin alors que bah dans la vie, on fait 1 pas par 1 pas, hein.
Moui.